<gasps> Mais, c'est encore c'est encore p c <gasps>
Du quand quand quand quand tu vends un logement, ils prendraient ça, apparemment 40, et 48 % ou, tu vois? Et là, je me dis: «Waouh». C'est c'est c'est, heu, ben, voilà, c'est, mmh, c'est c'est c'est le pourquoi du comment, j'avais quitté la France parce que déjà à l'époque, j'aimais pas, en mille neuf cents quatre-vingt-dix-neuf. Mais là, encore aujourd'hui, ça me revient dessus et, heu, je me dis: «C'est quand même assez terrible». Donc ça, c'était une dépense imprévue, tu vois. N neuf mille euros. <blows air> C'était, heu, ils ils m'ont donné 1 an pour le payer quand même, donc, heu.
Mais, c'est horrible. Mmh mh. Bien sûr. C'est chaud. Mais, quand même 9 000 € si tu gagnes le SMIC, heu, ça te fait plus de la moitié de ton SMIC.
Ouais, ouais, mais c'est c'est c'est pas prévu du tout. Tu vois, c'est, heu.
Non, non, non, c'est pas prévu du tout. Bah, il y a il y a une histoire comme ça, j'ai vu sur internet, heu, que sa t heu, la fille, heu, d'une, heu, maman là, heu, elle a quoi? 3 ans, hein, mais elle est héritière, heu, d'un bien.
Mmh mh. D'accord.
Heu, elle elle doit donner elle doit payer 30 000 € pour l'avoir. Elle a 3 ans, hein.
C'est c'est c'est ouais, c'est c'est assez terrible, en fait, hein?
Mmh mh.
Et en plus, heu, bon, comme je t'ai dit, je m'y connais pas trop, je connais pas les règles, je tu vois, je suis je suis je suis dans le néant, quoi.
En fait, heu, ce qu'il faut faire, tu sais, pour pas, heu, pour pour moins payer, c'est que de leur, heu, vivant, en fait, ils te font un don, heu, ou une transaction, en fait, de leur maison, heu, quand ils sont vivants. Sinon, heu, comme ça, ça te permet de ne pas payer en fait, heu, l'héritage.
Mmh mh. Bah, je vais en parler à à ma maman. <laughs> Tu sais.
Ouais, ouais, ouais. Il faut y au c'est franchement, oui, hein, parce que sinon tu vas te retrouver endetté, hein, heu, <chuckles> c'est c c'est p c'est pas cool ça. <chuckles>
Mmh mh. Ça, c'était, heu, c'est assez incroyable, quoi, tu vois? Donc, t j je voyais ça comme une bonne histoire au début, enfin une bonne histoire. Ils sont décédés, donc, heu, hein, paix pour eux, mais bon, heu, je les connaissais pas. Mais de là, hem, je m'était dit: «Oh ben, peut-être quelque chose de positif va m'arriver». Eh bah, non, pas du tout. J'attends maintenant toujours que ce fameux PLU, alors le le PLUI, c'est ça? PLUI ou PLU, je sais plus comment ils appellent ça.
Mmh. Ouais. Mmh mh. Je sais pas.
C'est le maire qui fait ça avec l'agglomération. En fait, heu, ils approuvent en fait, heu, de pouvoir détruire le bâtiment.
Mmh mh. Mmh d'accord.
Qu'ils donnent leur, heu et apparemment, ce serait cet été et heu, début de l'année prochaine, peut-être. Donc tu vois, ça on on on est au mois de mai là, hein? Donc là, ils me parlaient déjà de 2026. Donc heu, c'est c'est ça c'est très long, quoi. Tu vois, c'est une administration qui ne qui n'en finit jamais.
Mmh mh. Mmh mh. Oui c'est vrai que l'administration française est assez longue, hein?
C Ouais, ce sont des choses qui sont, heu, c'est interminable, heu. C'est et en plus, faut payer quoi. À chaque fois, le notaire, c'est pareil, il a fallu payer, heu
Mmh, mmh, mmh.
une grosse somme d'argent aussi encore une fois. Mais bon.
Ouais, ouais. Bah, en fait, il faut dire à ta maman si elle fait un testament là, heu, si elle te fait un leg, heu, de son vivant, je crois ça l va lui coûter, heu, soit 300, soit 500 €.

Je devais payer je là j'ai dû payer, en fait, pour rembourser les frais, heu, qu'ils avaient, en fait, hein.
Ouais les frais de de l'État, quoi. Mmh mh.
Ouais, non, des frais que le mes grands-parents avaient apparemment, tu vois?
Ah, ouais, ouais, OK. Les dettes. Ouais.
Ouais, les dettes qu'ils avaient et donc heu, bah, c'est 18 fois 3, donc il y avait 54 000, un peu plus que ça même, cinquante cinq mille-quelque chose à payer, tu vois? Et donc c'est divisé en 3 pour les 3 successeurs, et heu, moi, je suis, bah, <chuckles> heureusement encore, che j'ai de la chance, mon père est décédé, quelque part, donc je suis avec mon frère, donc on a la moitié de sa part, en fait, voilà.
Waouh. OK. Mmh. OK, ouais. Waouh.
Et donc je me retrouvais à plus de 9000 à donner, plus, après des frais de notaire, je enfin, des frais de dossier hein, des frais de
Mmh mh, mmh mh. Ouais.
bah, la liste est longue dans les frais et heu, donc maintenant, il faut que j'attende 2026, que ça, ça se termine. Bah, c'était une dépense imprévue et ça a été, heu, ouais, ouais ouais ouais.
Ah j'imagine. Et c'est énorme. Waouh. Mmh mh, mmh mh.
Et heu, j'en ai eu une autre aussi, dans le même style. Là, c'était un container donc heu, qu'on a perdu, heu, sur un sur un bateau ouais, des produits antiques
Ouais. Incon ah de, mmh d'accord. OK, OK.
donc là, ça ça a pas été vraiment une dépense imprévue, si tu veux, mais vu qui le container est perdu et ben c'est un manque à gagner, en fait, tu vois? Ouais, ouais, ouais.
Mmh mh, c'est c'est c'est un manque à gagner. Bah, oui c'est et et ça a été perdu, c'était genre, heu, quelqu'un l'a pris ou
Ça serait en mer, apparemment donc heu, c'est peut-être qu'un jour ouais, ouais, dans une tempête ou autre, heu, apparemment, ce serait ça. Il y en aurait plusieurs qui seraient tombés et heu, donc voilà.
il est tombé? Ah, OK, OK. Bah, tu tu m'étonnes, heu, les bateaux et les containers, heu, il y en a beaucoup.
Apparemment, ouais, c'est enfin, i ouais, ouais, c'est c'est assez énorme mais heu, je pensais que c'était enfin, je pensais que c'était une exception, tu vois? Qu'il y en a qui tombent.
Mmh, c'est des gros bateaux, hein. Mmh mh. Mmh.
Mais bon, je suis peut-être tombé dans l'exception, hein? Et tout ça s'est passé la même année, hein? Tu sais? Tu sais? entre heu
Mmh mh, mmh mh. Bah, des fois il y a des années comme ça, hein. <chuckles> C'est c'est, en fait, c'est pas drôle sur le coup, mais en fait, je dis: «Ah la la, j'ai pas de chance, hein.» <chuckles>
ouais, ouais ouais. C'était assez, heu C'était des années gouffre, mais bon voilà, c'est c'était comme ça, heu, on l'a «On a passé l'année-là» et puis voilà, c'est ce que je me dis, hein, maintenant ça va pour le mieux, on est p voilà, on on a remonté la surface, et puis, heu, il suffit maintenant de
Ouais, ouais c'est ça. Ouais, ouais. Mmh mh, mmh mh. Mmh mh.
de ne plus, heu, accepter les héritages. <chuckles>
Ouais, c'est ça. C'est ça, bah, en fait, ils te disent pas je crois. Si, ils te disent quand même ils te disent que si tu acceptes, il faut payer tant et si tu acceptes pas, heu, heu, je sais pas, si tu payes quand même un petit peu.
Ouais en fait, ce qu'il y a, c'est que moi je j'avais pas trop de connaissances, tu vois? Je j'étais complètement naïf dans cette histoire, tu vois? Donc heu, ouais, j'ai juste, heu, voilà, j'ai pas cherché à comprendre rien du tout. On lui a envoyé des documents, je les ai signés et une fois que j'ai signé ces documents-là, après, ils me l'ont envoyé, tu vois?
Mmh. Mmh mh. Mmh mh. Ou ou, hem, ces ces dettes-là, c'est peut-être parce qu'ils ont ils ont souscrit un crédit, mais sans assurance.